Oye, cuéntame, ¿qué tradición familiar te representa?
Te cuento que, en mi familia tenemos una tradición importante desde, pues hace ya varias generaciones q bueno, varias, es decir, yo creo 3, 3 generaciones atrás de la mía. Mi mi antepasado, eh, no sabemos bien cómo fue su que se hizo de este terreno, es un bosque maderero, eh, se produce madera en él. Y desde que yo tengo uso de razón, pues se ha se ha protegido esa zona mucho, em, en ese tiempo, en aquel entonces de mis ancestros, pues no había tala eh, e exagerada, ni indebida, tampoco había problemas con la contaminación, ni con, eh, las siembras, la tala para siembras, todo eso, era era muy protegido el bosque, pero siempre se aprovechaba la madera como una manera también de de tener ingresos en la familia. Entonces, es una tradición que que a la fecha n la hemos seguido cuidando, y y mi papá todavía antes de morir pues, también nos lo dejó a a mi familia y a mí, a mis hermanos y a mí, y y a la fecha, pues ahí lo conservamos, seguimos con eso.
Okey. Wao. Okey. Wao, qué interesante la parte de de un bosque maderero. ¿Co cómo es un bosque maderero? ¿Es es pues, como como otro bosque? ¿Qué qué tipos de de árboles tiene?
Te voy a contar, es un un bosque que se encuentra, pues, eh, en una altitud de aproximadamente, 2800 metros sobre el nivel del mar hasta tres mil doscientos, y por lo mismo las especies que crecen ahí son pinos, eh, Abies religiosa, que son como los arbolitos de Navidad, y también algunas especies de encinos. Todos estos árboles, pues, son naturales de del lugar, crecen de manera, eh, pues, natural, nuevamente, r di eh, repitiendo el el, eh eh, el título, y lo que tienes que hacer tú como como propietario, pues, es cuidarlos, eh, sobre todo de las plagas, cuidarlos de la tala, porque también, eh, las personas s se suelen meter a tratar de talar, a tratar de robar, y como propietario también tienes derecho a tener un programa para saber aprovechar la madera y cortarla poco a poco, al mismo tiempo ir reforestando, toda esta base te la te la dan las, eh, dependencias gubernamentales, y puedes vender la madera y tener un ingreso de ahí.
Wao. Muy alto. Wao. Sí. Wao, oye suena bastante <chuckles> interesante. Es es algo verdaderamente asombroso esta parte de de los bosques madereros. Y por ejemplo, ¿cuáles son las principales actividades, o en qué se suele utilizar la la madera? Comentabas que s crece, em, esa especie de de árbol que se relaciona o que es el el árbol de de Navidad, ¿se vende también, eh, pues, precisamente como eso, como árbol de Navidad, o se vende madera, pues sí, para realizar, eh, otro tipo de de actividades como muebles? O o, ¿cuáles son las actividades de las que se saca provecho de la madera?
Ujú. Ujú. Ujú. Bueno, nosotros como como propietarios de estos bosques, lo que hacemos básicamente es, eh, cuidar las especies para, ah, cuando llegue el debido tiempo y el debido permiso, se marca la zona y se cortan, por ejemplo, la los que se van a utilizar para muebles, que que son generalmente los pinos. Entonces, se marca el árbol que se va a cortar en ese año, y se corta de acuerdo a la medida que pida el comprador. Y los árboles de Navidad es es muy diferente porque se mantienen en espacios aparte, em, en en ese tema de los árboles de Navidad, pues, lo que hacemos también es conseguir un comprador que ya se dedique más a a cuidarlos él, y, a a cortarlos él también cuando llega al su época. Y obviamente todo esto se tiene que hacer con un programa de reforestación de de las mismas especies de la zona, sin meter especies que sean, eh, pues, no no de esa de de ese lugar. Porque si tú te pones a sembrar especies que que pueden ser de maderas finas, pero de otras zonas, puedes traer plagas que después son muy difíciles de controlar.
Wao, qué qué interesante y gran variedad, entonces, de de situaciones y de también de de tipos de de árboles y co con esta parte de de los permisos, ¿cómo cómo se se tienen que gestionar o o ya tienen algún procedimiento? ¿Quizá también contratan a a otra persona o los realizan ustedes mismos?
Ujú. Sí. Se tiene que contratar un ingeniero forestal, él, eh, hace una revisión del área y analiza dónde se puede cortar, y, obviamente, tiene que ver también la salud del lugar. Ahora, el corte de la madera, eh, no indiscriminado, eh, el corte ordenado, lo que ayuda también es a a que entre más luz, porque clareas la zona, entra más luz, al entrar más luz, pues, las especies dejan de competir unas con otras por la altura y comienzan a engrosar más. También, al entrar más luz, el suelo se enriquece, hay muchos beneficios en hacer un un corte de de árboles de manera ordenada, de manera estudiada.
Wao, qué interesante. Y mencionabas que que tienen también, eh, otra, mm, otras 2, si no mal recuerdo, eh, como especie de de tradiciones familiares que que también practican. ¿Cuáles son?
Bueno, en esta parte del bosque, lo que lo que mis antepasados hacían era que, pues, procuraban siempre tener, digamos, una una área donde se habitaba para hacer del lugar un lugar seguro, eh, sobre todo cuando comienza la temporada de secas, ya que es muy peligroso que tu bosque se se incendie, se queme. Hay que ser muy cuidadoso con eh, los incendios porque puedes acabar con todo. Entonces, la parte de de la protección para hacer cortafuegos consiste en en escarbar como como círculos, e en en áreas de del bosque para que no entre el fuego directo, porque hay muchas hojas secas, hay mucho, eh, las las hojas de los pinos que se llaman huinumo, al secarse son altamente flamables. Entonces, es, eh, todo es en relación al bosque, quiero que que sepas también, y también me gustaría contarte que, debido a que a que la zona está tan lejana y tan alta, ha había generaciones mías que sí podían vivir ahí, de mis antepasados, pero, por ejemplo, en la de mi papá ya no podían vivir ellos ahí, ya ya se habían venido a vivir a la ciudad. Entonces, tuvimos una invasión importante de de gente por varios años, no se nos permitió entrar. Por varios años fuimos invadidos y casi perdemos todo.
Ok. <inhales> Wao, y y eso, ¿cómo cómo se trata? En especial por como como lo comentas pues, eh, al ser un un territorio tan amplio, pues muchas veces se ese tipo de de de situaciones no se notan. ¿Cómo cómo fue el el resolver eso?
Sí. Ujú. Fue muy complicado porque, como te decía, la generación de mi papá y sus hermanos ya crecieron más en la ciudad, y solamente subían ocasionalmente, y en alguna ocasión, pues, ya no pudieron subir porque salieron hombres armados, y les dijeron que esa parte ya no nos correspondía como familia, que ellos tenían unos papeles de de, un un supuesto una supuesta negociación en el pasado. Era todo, pues, falso, y, eh, mientras tanto, pues, estaban arrasando, estaban cortando y estaban haciendo uso ellos. Entonces, se se tuvo que hacer todo un juicio por la vía legal, para que se permitiera nuevamente que que nosotros volviéramos a tomar, este, posesión de de ese territorio, de esa tierra. Fue muy complicado, pero pues, es que cuando tú vives ya lejos del del sitio, entonces suelen suceder todos estos tipos de, pues, de de abusos, ¿no? De abusos por la pob por la población que vive ahí en los alrededores. Y este, ujú
Wao. Claro, y que es muy muy desagradable, que <chuckles> que pues se lamentablemente este tipo de de cosas tengan que suceder, y que, pues, sea tan tan normal en muchas ocasiones, o, incluso, tan comprensible. Y en la parte de de la cabaña que mencionas que que tenían. O bueno, de de esta de este lugar donde se podían quedar, em, ¿a a la fecha lo siguen frecuentando?, ¿o ya no?
Sí. Sí. Ujú. Te cuento, esa cabaña, incluso, ahí nació mi mi tatarabuelo, y luego ahí nació mi bisabuelo en esa zona, alejada de la ciudad, alejada del pueblo, y muy un lugar hermoso. Quiero quiero, eso sí, no sé si te lo puedas imaginar pero, rodeado de bosque, rodeado de sonidos naturales, con manantial. Entonces, lo que sucedió ahí fue que cuando nosotros, cuando la familia de mi papá estuvo ya viviendo en la ciudad, eh, esa cabaña la quemaron, la incendiaron. Y, eh, por lo mismo ya no había como como esa esa tradición que era eh. Aparte de que no nos dejaban entrar, era muy doloroso saber que en el sitio donde habían nacido nuestros antepasados, pues, había sido víctima de un incendio, y ya no existía como tal. Ahora que ya volvimos otra vez a, r a a a rehacer juicios, a hacer negociaciones, a a sacar todos los documentos del pasado, y y y que volvimos a entrar, es muy difícil hacerte a la idea de de volver a construir como tal en en esa zona, porque, pues, ya existe ese antecedente, ¿no? De de que de que se quemó lo que ahí se había tenido. Y, pues, lo que hacemos son pequeños campamentos removibles cada que se sube a a cortar la madera.
Wao. Claro. Wao, qué qué interesante. Y ahora esa esa parte de de hacer los campamentos, quizá, ¿también es pueda ser vista, o, es vista como como una tradición que tienen ustedes en su familia?
Sí. Los campamentos los hace el comprador, eh, llevan, digamos, sus camiones y arman pequeñas como cabañitas para estar ahí mientras se lleva a cabo el corte. No no son no es mucho tiempo. Son, pues, co 1 mes a lo mucho. Ahí se arma todo, pero, entonces ya existe, se está haciendo como una nueva tradición de de subir, y y quedarnos, mm, tal vez no todo el tiempo nosotros con ellos, pero sí convivir, hacer espacios como para como para saber apreciar en familia, pues, ese pulmón, porque es un pulmón que hay que saber cuidar. Y yo creo que también para nuestras futuras generaciones, que sepan que que ese pulmón, pues, es nuestra responsabilidad, porque por tradición ahí lo tenemos, ¿no? Y no solamente es de nosotros, porque finalmente, pues, la naturaleza es de todos, ¿no? La naturaleza es de todos los que vivimos en los alrededores. Y y, pues, es es la la manera benéfica como como podemos seguir todos juntos respirando aire puro.
Claro. ¡Claro!, superimportante lo lo que mencionas y y también en ese sentido quisiera preguntarte, eh, co ¿por qué te te identifica tanto a ti personalmente?, se ve que, la verdad, tienes, eh, como que esa pasión por por precisamente, pues ese esa, ese lugar y por esas tradiciones que que tienen en en tu familia, pero ¿qué es lo que te identifica a ti? ¿Que ya lleva mucho tiempo en la familia o o qué particularmente?
Pues me identifica mucho que sí, que que es algo con lo que nací, con lo que siempre escuché hablar de, pero también me identifica mucho porque ya como mi profesión, yo elegí la carrera de biología y dentro de la carrera de biología, pues, me especialicé mucho en la en la agricultura orgánica, en la botánica, y todo eso, pues, realmente a mí me complementa, no te puedo decir que me apasiona porque no es una pasión, sino más bien me complementa, me hace sentir que parte de mi personalidad es estar en la naturaleza, es estar cerca de de los árboles, es estar escuchando, oliendo, sintiendo todo lo que tiene que ver con el campo y con el bosque, como si fuese una medicina también, algo que necesito para si si paso mucho tiempo en la ciudad, lo necesito ya para poder estar en calma, para poder sentirme bien.
Wao. Claro, oye, qué qué interesante justamente esa parte de de un complemento a a ese nivel en el que tú lo tienes y bueno pues que mejor que en un lugar tan tan bello como el que describes y que pues que sea tan tan importante como lo mencionas, como como lo es un pulmón más, em, a mí no me queda más que agradecerte, la verdad es que ha sido una plática bastante interesante, bastante informativa y hasta educativa podría decir, eh, muchas gracias por por esta disponibilidad a a compartirlo conmigo, te agradezco.
Sí. Ujú. También te agradezco mucho que pueda compartir esto contigo porque me emociona y me gusta sobremanera hablarlo. Hasta pronto.
Hasta luego.